อืม
อืม ค่ะ แล้วคุณเคยคิดว่า แบบว่าอยากจะกลับมาเที่ยวที่นิวยอร์กอีกไหมคะ?
อืม
เคยคิดไหม?
ก็ คิดว่าอยากอะค่ะ เพราะจริง ๆ แบบหมวก หมวก หมวกเนี่ย ก็ชอบนิวยอร์กมากเหมือนกัน เพราะว่ารู้สึกว่าแบบ คือเป็น อยู่กรุงเทพเหมือนกันค่ะ แล้วรู้สึกว่า นิวยอร์กมันแบบ มัน ซิตี มาก ซึ่งแบบหมวกเป็นคนชอบ ซิตี มาก ๆ เหมือนกัน แต่คือถ้าให้ไปอยู่ อย่างเงี้ย คงไม่เอาค่ะ แต่ถ้าอยากให้ไปเที่ยวเนี่ย ถ้าอเมริกาใกล้ ๆ แล้วไปเที่ยวง่าย หมวกว่าก็แบบ ก็คงเป็นที่ที่หมวกอยากไปซ้ำเรื่อย ๆ เหมือนกันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ

น่าเกลียดมากค่ะ
อืม ก็ประหลาดดีค่ะ อืม ค่ะ คุณมีไหมคะ อะไรที่มัน ประหลาด ๆ อย่างเงี้ย?
อืม ก็เมกานี่แหละค่ะ ที่ ไปประเทศอื่นก็ไม่ค่อยเจอ ตอนนั้นไปเที่ยวซานฟรานค่ะ
<chuckles> <chuckles> เมกาเป็นอะไร ที่ว่า เป็นรวมสิ่งเนาะ เป็นรวมทุกสิ่งทุกอย่าง
สุด ๆ เลยค่ะ แบบตอนนั้นไปดูพลุ Fourth July ค่ะ แล้วขากลับมันรถติดมากอะค่ะ แล้วคราวนี้จริง ๆ โรงแรมเราไม่ได้ไกลมากค่ะ ถัดไปแค่ 2 บล็อก ก็เลยตัดสินใจเดินกับเพื่อน เพราะว่าตอนนั้นคนเดินเยอะด้วยนะคะ เพราะว่ามันขึ้น มันเรียก UBER กันไม่ได้อะค่ะ แล้วอยู่ดี ๆ ก็เดินผ่าน homeless คนหนึ่งค่ะ แล้ว แล้วเขาก็เหมือน พ พูดกับเราว่า แบบ "ซิกาเร็ตต์ ไหม?" เราก็ไม่ได้ตอบ ไม่ได้หันหน้ามองเลยค่ะ ก็เดินผ่านไป แล้วคราวเนี้ยเขาก็เดินตาม หมวกเนี่ยก็เลยหันไปบอกเพื่อนว่า "อุ๊ย เดินเร็ว ๆ หน่อย เขาเดินตาม" แล้วเพื่อนหมวกอะค่ะ เขาเหมือนเพิ่งเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกค่ะ เขาตกใจ แล้วอยู่ดี ๆ เขาก็วิ่ง แล้วคราวเนี้ยหมวกอะ ก ก็คือไม่ได้วิ่งเร็วนะคะ แต่เหมือนแบบมันแบบ ก็ ก็ ก็เดินเร็วขึ้นเยอะอะค่ะ แล้วหมวกหันหลังไป ก็เห็นคนนั้นอะเดินตาม แล้วเขาก็ไม่หยุดเดินตามสักที หมวกก็เลยตกใจมาก ก็เลยวิ่งเข้าไปตรงที่เหมือนเป็นคล้าย ๆ แบบบาร์อะค่ะ วิ่งเข้าหา ซีเคียวริตี ว่าให้ช่วยหน่อย แล้ว ซีเคียวริตี ก็ไล่เขาไป 3-4 รอบนะคะ เขายังไงเขาก็ไม่ไป จนสุดท้าย ซีเคียวริตี อะค่ะ เขาต้องเดินมาส่งเราที่โรงแรม ซึ่งแบบใจดีมาก
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อือ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ ๆ <chuckles> ค่ะ เออ อืม ค่ะ ค่ะ โอ้ โอ้ ใจดีมาก คืออันตรายนะเนี่ย จริง ๆ เป็น เราเป็นผู้หญิง เป็น เพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ ค่ะ